Hello! Magandang hapon, kamusta ka naman?
Magandang hapon din po, ako'y mabuti naman po. Kayo po kumusta po?
Ah, mabuti naman 'no, medyo nagpapahinga lang ako ngayon. Ah, pero may gusto sana akong itanong sa'yo. Ano sa tingin mo ang papel ng pagkain sa ating kultura at pagkakakilanlan?
Mm. Sige po. Um, sa akin, ah, sa pananaw ko ang papel ng pagkain sa ating kultura at pagkakakilanlan ay, ah, malaking bahagi sa ating kultura. Kasi, um, ang pagkain ang nagtatanggal ng mga boundaries o harang sa mga ano, bawat isa sa atin. Lalo na kung may halimbawa may problema na hindi naayos, ah, ang pagkain ang mag ano magbubuklod-buklod ulit sa mga taong may ano, may mga hindi pagkakaintindihan, ganun.
Mhm. Ah. Mm.
Yun po. Kayo po?
Alam mo ano, eh, sang-ayon nga ako diyan 'no, kasi pag kung mapapansin mo, halos lahat ng mga pagtitipon o kasiyahan dito sa atin sa Pilipinas 'no, nakasentro siya sa kainan. Di ba, iba't iba yung hinahanda nung mga magulang o kaya nung mga nagluluto, para lang sama-sama tayong kumain 'di ba. At saka yun ang unang-una mong napapansin, eh, sa mga pagtitipon 'di ba sa mga piyesta. Kadalasan nga, ah, ang nagiging isipan na ng mga tao pag sinabing piyesta kainan 'di ba, nakakalimutan na minsan kung ano yung ipinagdiriwang na pista. Kaya ganun kalaki yung epekto ng, ah, pagkain sa kultura nating mga Pilipino. Kaya tama ka 'no, malaki talaga yung epekto niya 'tsaka tama yung sinabi mo kanina na minsan kahit may mga hindi pagkakaunawaan, dun sa kainan napag-uusapan 'no. Kasi parang magaan yung pakiramdam mo habang kumakain ka di ba, parang mas bukas ka sa mga ibang ideya, mas bukas ka sa mga sinasabi ng mga kausap mo. Kaya ma malaki talaga yung ano niya, yung epekto niya sa ating mga Pilipino 'no.
Mm. Totoo. Mm. Oo. Mm. Mm. Oo. Eh, sa tingin mo, paano ipinapakita ng pagkain ang pagkakaiba-iba ng mga rehiyon dito sa Pilipinas?
Ah, nakadepende kasi din sa dami at saka kung ano yung klase ng mga pagkain na meron dun sa isang lugar 'no, kung ano yung mga hinahain nila 'di ba. Kasi kunware pagdating sa Baguio 'di ba, mad kadalasan ina inaano natin yung Baguio, maraming mga strawberry, may mga kakaibang mga tanim dun, 'tsaka maraming gulay. Kasi alam natin na dun sa ba bandang yun, madami talagang na naitatanim 'tsaka tumutubo, 'di ba? Kumpara naman dun sa ibang lugar na malapit sa dagat na a asahan mo nandun yung mga masasarap na isda, yung malalaking isda, 'di ba yung mga sugpo, mga hipon, tapos mas mura dun maaasahan mo, 'di ba? Kaya sa tingin ko ganun, makikita mo depende sa ihahain sa hapagkainan, kung ano yung ano, mga available dun sa lugar na yun na pagkain, 'di ba? Ikaw sa tingin mo, ano ba yung ano, paano nagkakaiba-iba yung mga rehiyon pagdating sa pagkain?
Mm. Mm. Oo. Ayun. Mm. Sa. Mm. Sa akin, ano magbigay na lang ako ng example na halimbawa, ang Bicol express ay gawa ng taga-Bicol or galing sa Bicol 'di ba? Tapos ang papaitan ay galing sa Norte, 'di ba?
Mm. Hmm. Oo nga, oo.
Mm. Tapos ang tocino naman galing sa Pampanga, 'di ba?
Ah, dun ba na nagsimula ang tocino? Hindi ko masya oo nga 'no, Pampanga's Best 'no tama. <chuckles>
Mm. Mm. Kaya ano sa akin, um, nagiging trademark na din ng kada rehiyon o probinsiya ang mga putahe or mga luto gano'n ng kada ano, ah, mamamayan nila. Kaya 'yon yung nagiging ano nila, um, kung sa ano, eh, mukha ng kada rehiyon o probinsiya, 'di ba?
Hmm, oo nga. Hmm, oo nga 'no. Ah, saan nga ba nagsimula ang ano, ang inasal? Tama nga ba, sa Bacolod nga ba o Negros? Hindi ko masyadong ano, eh. Ah, Bacolod ayan, ang sarap 'no. <chuckles> Kaya napa napaisip ako, do'n nga pala ano dun nga pala nagsimula yun, tapos kumalat na lang sa buong Pilipinas dahil sa sobrang sarap. Oo nga 'no mag maganda talaga yung mga ganong nangyayari, pag naaalala natin kung sa'n talaga nagsimula yung mga ganong klase ng putahe, kaya ayos din 'yan.
Hmm. Bacolod po. Mm, opo. Mhm. Mm. Mm. Mm, pa opo at ma-i-share ko lang din. Kasi no'ng ako'y nagtrabaho sa abroad, may nakasama akong ano, ah, Muslim na taga-Mindanao sa accomodation. At may nakita ako sa Facebook na video ng hindi ko alam kung kakanin ba 'yon o ano basta ang taw ang ano lang do'n sa pagkain na 'yon, eh, dessert daw. Tapos tinanong ko, ito ay luto sa ano, eh, sa Mindanao. Tinanong ko 'yong kasama kong Muslim, sabi ko kung madali lang ba lutuin yung ganun, sabi naku mada mahirap pero madaling humanap ng ingredients, ang ano mahirap gawin yan kasi mat matrabaho.
Mm. Mm. Mhm. Hmm. Ah, oo nga. Ganun naman kadalasan, mm.
Sabi kaya naman kita mm, kay kaya kitang ipagluto pero ano ma-proseso 'yan <chuckles> 'yon. Kaya sabi ko siguro hindi na ako magpapaluto, hanggang tingin na lang ako sa Facebook 'pag ano 'pag napadayo ng Mindanao may tsansang makabili ng gano'n, 'di ba?
Mm. Mm. Tama yun tama. Oo nga may mga ganun ngang klase ng ano, maraming mga ganong klase ng kakanin, 'tsaka mga dessert na akala mo ano, madali lang gawin, pero ang hirap pala 'no, matagal matagal yung proseso. 'Tsaka alam mo isa sa mga naanuhan ko naisip ko din 'no, yung goto sa Batangas. Minsan kasi nakapunta ako ng Batangas tapos ano na yun, eh, medyo parang hating gabi na kaya sarado na yung mga kainan, ang mga bukas na lang yung mga ganun mga gotohan. Nagulat ako dahil sobrang sarap pala ng gotong Batangas 'no, kaya nakakaano, nakakatuwa. Gusto ko ngang bumalik ulit pag lalo na ngayong tag-ulan, eh, kaya na-mi-miss ko din yung goto, <chuckles> kaya napapaisip tuloy ako. <chuckles>
Mm. Mm. Totoo. Oo, totoo. Mm. Mm. Totoo. Mm, Pati Lomi, Loming Batangas.
Mm, mm 'no. Hindi hindi ko nga alam kung bakit sa Batangas yung popular, 'tsaka magagaling silang magluto ng ganun. Pero wala, siyempre hindi na natin iisipin yun, kakain na lang tayo. <chuckles> Pero matanong lang kita 'no, ano yung mga paborito mong pagkain na sa palagay mo ay sumasalamin sa kultura ng pamilya o bayan mo?
<chuckles> Totoo. Mm. Um, para sa akin, ang paboritong pagkain sa probinsiya naman 'to ng nanay ko which is 'yong Bicol, eh, Bicol express saka laing.
Mm. Ah, masarap 'no. Marunong ka magluto niyan, hindi?
Mm. Um, Bicol express, nakakapagluto ako nun sa na dun sa naging trabaho ko noon. Pero sa ngayon hindi na ako pinagluluto samin at ayaw nilang kung ano-ano daw pinaglalalagay ko sa pagkain. Halimbawa'yong mga dinadagdagan ko ng spices gano'n. Kasi ano, eh, gusto nila classic, eh, ako gusto ko medyo na-innovate na, 'di ba?
Oo. Ah. <chuckles> Mm, mm. Oo, tama, tama, tama. Mm.
Mm. Tulad nung ano, dati nagluto ako ng bulalo nilagyan ko ng konting asukal para tumamis-tamis. Para iba 'yong ano niya, maiba do'n sa regular na bulalo.
Oh, nagustuhan naman nila. Parang hindi ko masyadong maisip na matamis ang bulalo. <chuckles>
Bale ano ang nagpaluto sa'kin 'yong mga brad namin, para do'n sa isang selebrasyon ng anibersaryo ng isang, uhm, chapter sa aming bayan at ano nagustuhan naman nila. Kaso ang ang hindi nakagusto 'yong tatay ko nung tinikman niya. Bago ko dalhin do'n sa handaan pinatikim ko, tapos sabi, "Ano ba 'yan ang tamis," <chuckles> eh
Mm. Oo. Oh! Buti naman. Oo. Ah, yun nga lang. Oo, ay naku. Alam mo sa'kin naman 'no, ang paborito kong pagkain talaga, galing naman sa probinsya ng tatay ko sa Laguna, yung kanilang, ah, buko pie. 'Yan isa sa mga paborito ko, eh. <chuckles> Tapos lagi ko nga 'yon ano, inaabangan pag uuwi ako do'n, bibisita ako sa kanila kaya makakabili na ako ng buko pie tapos siyempre madadala ko siya ulit sa lungsod, para para ipamahagi din sa mga kaibigan ko. Yun talaga yung naiisip kong paborito pagdating sa sa probinsya, eh, kasi yun yung napakasarap. Mm, nasa Maynila ako nagtatrabaho 'tsaka nakatira kaya dito na lang muna ako, so maikli lang naman yung ano. Ikaw saan?
Gusto niya yung classic talaga, mm. Mm. Mm. Ay. Mm. Mm. Tama. Mm. Nasa Maynila po kayo? Mm. Ah, kasi po ako taga dito sa Laguna eh. <chuckles>
Hmm, kaya pala. Oh, 'yan madaming bilihan na ano, ah, sige sige.
Ah, madagdag ko diyan. Hmm espasol.
Ah, espasol, hindi ako masyadong mahilig kasi alam mo 'yon parang medyo maano siya, eh, ma-powder. <chuckles> 'Tsaka parang naano ako sa gano'n, eh, sa ganong klase ng pagkain 'pag medyo nadudurog, may mga powder, medyo nabibilaukan ako kaya <chuckles> hindi ko mas gusto ko nalang 'yong mga ano, mga buko pie, oo kaya tuwang-tuwa ako diyan. 'Tsaka ano pa 'no sa Laguna 'no, puto Biñan isa din sa mga naiisip ko.
Mm. Makalat kainin, oo. Mm. Mm, puwede. 'Yong 'yong puto na nasa ibil nasa bilao, gano'n?
Mm, masarap din siya. Kaya natutuwa din ako 'pag pumupunta ako ng Laguna, eh. Kaya nakaikot-ikot ako ng konti tapos 'yon bumibili lang ako ng mga pagkain. <chuckles> Usually, yung mga ganyan, yung mga tinapay na masasarap. Kaya 'yong isa sa mga ano ko, sa tingin ko yun talaga sumasalamin sa kultura ng ano ng Laguna. Kaya tuwang-tuwa ako dun, eh. Mm sige.
Mm, mm. Mm. Ma i-share ko lang din. Siguro 'pag napapadayo kayo ng San Pablo, ube saka cassava, gano'n.
Hmm, cassava. Oh, masarap nga yung, ah, sinasabi nilang cassava cake, ah, naka nakatikim na din ako ng ganun, oo masarap nga yun. Pero hindi pa ako nakakarating ng San Pablo, oo. Umabot lang ako ng, ah, Los Baños. Oo bumili ako nung original na buko pie dun. <chuckles> Tiga yun yun ang pinunta ko sa Los Bas yun lang. <chuckles>
Mm. Ang ano Mm. Hmm, sige po. Pero Opo. May May isa pang okey na tindahan diyan sa Los Baños, which is 'yong ang ano niya is Letty's buko pie.
Hm, oo natikman ko na din 'yon, kaya masarap nga masarap tama naman. Ang gusto ko kasi sa buko pie 'no kumpara sa ibang klase ng dessert hindi siya gano'n katamis. Kaya ano talaga tama lang siya na pang ano panghimagas 'pag kumakain ka ng buko pie, kaya isa talaga sa mga pinakamasasarap. Tuwang-tuwa talaga ako sa buko pie. <chuckles> Mm.
Mm. Totoo. Mm. Mm. Ayun. Mm, pag mapapadayo ho kayo ng San Pablo siguro ang daan niyo sa may bandang Kalawan. Ah, ano madadaanan niyo 'yon ang dami do'n. Paglagpas nung parang burol na mataas o bundok, um, pababa na 'yon. Do'n na 'yong magsisimula 'yong mga nagtitinda ng ano ube saka cassava. Ang pinakabinibilhan kasi lagi namin do'n 'yong Ten Tays.
Mm. Oo. Mm. Oo. Hmm, nari narinig ko na din yan, may mga nag ah, sabi na din sa akin niyan, eh. 'Tsaka yung sinasabi nila na hindi naman siya sa mga lokal 'no, may mga may madali may magaling daw gumawa ng cake sa Los Baños, yung, ah, Mernels yung sinasabi nila masarap daw. Tsokolate nga lang kaya medyo, umiiwas kasi ako sa alam mo yun sa sobrang matatamis, eh kaya, alam mo 'yon, <chuckles> oo masarap din, ah, okey.
Hmm. Ay, oo. Pero Totoo. Okey naman siya, pero medyo matamis nga lang. <chuckles>
'Yan, kasi tsokolate talaga, eh, 'no puro. <chuckles> Hay naku. Eto paano nagbabago ang tradisyonal na pagkain kapag may bagong henerasyon o impluwensiya mula sa ibang bansa? May napansin ka ba na pagbabago?
Opo. Ayun, ah, meron po. Since ako'y galing sa nag-ibang bansa din. Ah, may ano may mga impluwensiya din na po naiimpluwensiya na ako ng 'yong panlasa ko ng sa ibang bansa, partikular sa Middle East. Ah, 'yong panlasa ko mas naging ano, malawak. Kasi do'n ako nakakain ng biryani tapos chicken mandi. 'Yong isa pa nilang ano chicken doon 'yong lo roasted chicken siya, bale parang oven siya, gas oven tapos i-ro-roast lang siya, pero marinated na siya 'yong mga chicken. Tapos ibang-iba 'yong lasa niya sa ano dito sa inihaw na manok.
Mm, mm. Hmm. Oo. Mhm. Oo. Hmm. Ayos yun, ah.
Kasi sobrang lasa niya, tapos ang mura lang niya. Parang ano, eh, ang cost lang niya 10 dirhams Let's say nasa mga ano, lang siya. 140, 150 ganun pag kinonvert sa peso na dito sa peso. Kaya sabi ko ang sarap tapos ano ilan nang makakakain, 4 na tao.
Oo. Tama, tama. Mm.
Kaya sabi ko okey din.
Sobrang sulit 'no? Oo. Alam mo isa rin yan sa mga kwento sakin ng mga kaibigan ko na nanggagaling sa Middle East. Parang sobrang mura daw ng pagkain dun kumpara dito, yung mga iba, ah. Pero ka karamihan daw talaga sobrang mura kumpara dito sa Pilipinas. Kaya naninibago nga sila pag umuuwi sila, kasi parang yung nabab nabibili nila sa mga grocery parang ang mahal-mahal daw kumpara dun sa napapamili sa Middle East. Totoo nga ba yun?
Totoo tapos Mm. Mm. Oo, totoo 'yon. Kasi lalo na pag halimbawa sahod. Ang ginagawa ko 'pag mag-i-stock ako ng pagkain, sabihin natin na frozen siya 'yong manok. Pero ano siya buy one take one, minsan ano, buy one take two gano'n. Pero ang cost lang niya is let's say mga 10- 10 dirhams o 15 dirhams so magkano lang 'yon, wala pang 200 'di ba? Kaya sabi ko
Mhm. Ah. Oo, oo. Tapos dalawang manok na ganun 'no, ayos, ah.
Mm. Minsan tatlo. Kaya sabi ko ganito 'yong gagawin ko kasi iba 'yong nagtitipid ka, eh, kahit frozen 'yan pagkain pa din 'yan, eh, saka na-preserve naman, through freezing techniques, 'di ba?
Mm. Tama, tama. Tapos siyempre 'di ba pag isang buo na yun mas madali na siya lutuin 'di ba. Tapos ano yun, ano na may may flavoring na yun o ikaw pa yung gagawa ng marinate mo, sarili?
Mm. Mm. Ah, wala pa, bale ako lang yung magma-marinate. Pero ang ginagawa sa ginagawa ko talaga sa kanya ano, um, kung hindi chicken pares yung parang patosino yung style niya papakuluan ko muna sa asukal na may timpla, ng may mga spices, tapos sabay ipiprito.
Ah, ikaw pa, oo. Mm, mm. Ayos, ayos yun. Chicken adobo ayaw? <chuckles>
Ah, medyo common na po. Pero ang ginagawa ko chicken. Hindi naman. Ang ginagawa ko lang talaga na yung hi hindi na common para sakin sa chicken adobo is, imbes na suka ang gamitin ah kalamansi.
Ah, nagsawa na. <chuckles> Mm. Hm, oo nga, tama, tama.
Mm, tapos lalagyan siya ng konting asukal para ano siya ang labas niya, eh, parang bistek Tagalog, ganun.
Oo. nakakatuwa naman 'pag ano 'no, 'pag nasasanay ka na sa ibang bansa, eh, sa mga lasa ng pagkain. 'Yon sa sa yun sa mga kinakatakot ko pag kaya nagdadalawang isip ako mangibang bansa, eh. Kasi baka hindi ako makakain ng maayos, kasi alam mo naman 'di ba, iba yung panlasa natin. Tapos hindi din ako masyadong adventurous na sinasabi pagdating sa pagkain. Kaya natatakot din ako 'no, na kumain ng mga kakaibang klase ng pu putahe. Kaya buti pa ikaw 'no, nakaka nakapag-adapt ka na kung kahit papaano.
Mm. Mm. Mm. Eh. Mm. Kasi malasa yung ano nila, eh, lalo na yung sa shawarma i ibang-iba don sa la shawarma dito, na dito halos giling na, doon ano talaga, parang 'yong style ng hiwa niya parang medyo tapa, ganun.
Mm. Oo. Oo. Yun nga malalaki yung hiwa 'no, nakikita ko din yan sa social media paminsan minsan, eh. <chuckles>
Mm. Opo. Kaya sabi ko okey yung shawarma dun, original. <chuckles>
Oo, sige maraming salamat diyan sa mga kuwento mo, ah, parang nagutom tuloy ako. <chuckles> Sige sige, maraming salamat. Oo sana nga makatikim pa tayo ng, ah, madaming pagkain. Paalam.
Opo. Salamat din po. Ingat din po. Hmm. Ingat.